C'est vrai. Mais j'aime bien aussi la musique, je trouve qu'elle me transporte et justement elle m'inspire artistiquement. Et hem, donc c'est vrai que j'écoute beaucoup de piano, mais c'est pas si il se enfin ouais, ce ce c'est pas pour, heu, co découvrir une culture que je le fais. Hem
Mmh. D'accord. OK. Mmh. Et du coup quand vous dites que la musique ça vous inspire pour heu, bah heu, votre art, heu, c'est est-ce qu'il y a des genres de musique qui qui vous inspirent le plus? ou ce
oui. Oui. Oui. Oui, heu, écouter du piano, heu, donc des des des instrumentaux
OK. Mmh.
Hem, ouais, c'est surtout ça. <chuckles> Ça c'est ça ouais.
OK. Non, heu, c'est au cas où il y avait plus une musique heu, qui <chuckles> qui dominait de
<chuckles> Ouais. Ah oui, et du gospel aussi, j'écoute du gospel. Heu, donc ça c'est culturellement oui, parce que je suis chrétienne. Donc, hem mais hem, oui, voilà!
OK. Mmh. OK. Ouais du coup ça ça fait partie oui de vous de de votre culture, oui. Mmh. Bah après, heu, bah moi je suis pas du tout dans la de dans l'art ou autre hein, je mais j'y aime bien par exemple des fois pour me un peu me détendre, je fais un peu de dessin et tout. Mais, vraiment heu c'est si juste co comme un passe-temps et c'est vrai que je mets souvent de la musique, heu, pour faire ça, pour me détendre. Heu, après c'est tout type de musique. Moi je pense que j'ai pas vraiment de genre défini. Je mets les musiques que j'aime bien, heu, bah du moment ou autre. Et heu, et puis voilà ça ça me détend et puis bah, je peux faire tout voilà heu, bah des portraits ou autre enfin voilà, peu importe.
Voilà. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. C'est vrai. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, c'est intéressant.
Et du coup, ouais ça ce la je pense que la musique ça ça peut nous aider du coup à connaître des cultures, mais aussi à nous connecter peut-être à notre culture ou à une culture par exemple passée. Heu, par exemple dans notre famille, je sais pas, heu, on a des origines, enfin voilà heu, les grands-pères ou les arrières grands-pères heu, ont des origines voilà, ailleurs. Heu, peut-être se reconnecter par la le l'art et par la musique heu ça ça peut être un bon un bon moyen, je je trouve.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ah! Ouais. Ah oui! Oui. Mmh mh. C'est vrai.

Mmh mh. À travers le le le cinéma, ça existe aussi, heu. Il y avait un film pour les un un film d'animation pour les enfants qui était sorti. Je crois que ça s'appelait Coco. Hem.
Je pense que c'est Mmh. Mmh. Ah! Oui, oui, Coco, oui, pour la culture mexicaine. Oui. C'est vrai.
Ouais. Voilà mexicaine. Et en fait, heu, ma fille enfin voilà elle a 7 ans, elle a adoré et hem, et elle me disait: «Ah c'est la musique qu'ils écoutent là-bas». Donc finalement ça l'a rendue curieuse ouais de découvrir d'autres pays. Elle m'a demandé de lui montrer sur la carte où est le Mexique, enfin. J'ai trouvé ça, heu, super qu'on fasse ça pour les enfants aussi.
Mmh. <chuckles> Mmh. Bah c'est vrai que oui c'est pas mal et sur surtout ce ce film-là d'animation il je trouve qu'il est vraiment très très représentatif de de de ce qu'est la culture mexicaine, heu, à la fête voilà des morts donc, heu, vraiment et je trouve qu'ils ont vraiment été très très fidèles à à ce qui se fait, voilà là-bas un peu dans tous chaque, heu, chaque chaque quartier, chaque et tout donc heu, non c'est ça oui,
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, d'accord. Ouais. Et il y en a il y a d'autres hein, heu, il y a eu un film musical aussi qui s'appelle Soul et heu, l'acteur principal donc je crois qu'il faisait, heu, de la musique soul justement <chuckles> hem
Heu, ah oui je crois l'avoir vu déjà, mmh.
Voilà, donc, heu, la musique nous transportre nous transporte aussi, heu, ça nous parle un peu de la de la culture afro-américaine, heu, et heu, et je trouvais ça super ouais. Donc heu, je trouve que l'art, heu, musical se transmet aussi par le cinéma.
Ouais, les émotions tout ça. Mmh. Ça Ouais, c'est vrai que, heu
Mmh.
Je pense aussi ouais, sur certains types de ouais de de de cinéma, de films d'animation ou genre de comédie un peu heu, comédie musicale et tout ça
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah oui, les comédies musicales françaises aussi, ouais, Les 10 commandements ouais.
Ah aussi oui c'est vrai! Oui c'est vrai aussi, heu, mais il y avait aussi, alors c'est West side story? West side story, un truc
West side story? Ouais.
Voilà et bah là aussi ça ça parlait bah d'une culture, d'un peuple, tout ça, des rivalités et tout en musique donc, heu, donc c'est pas mal aussi, c'est je trouve que ça voilà ça ça nous montre les 2 facettes et voilà et et ça change aussi de, enfin du blabla ou autre, heu, vraiment ouais c'est c'est pris d'une autre manière et tout donc heu
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh.

C'est vrai. J'avais une amie qui était fan de de des Bollywood. Vous connaissez? Les musiques, heu, bah, les films hem, indiens ti heu, ouais. Et et ils passent leur vie à danser, chanter dans les films. Enfin moi, j'a j'arrive pas à regarder ça, quoi. <chuckles> Mais
Ah oui! Les Bollywood ouais, oui, les mo oui les musiques des films. Mmh. Mmh. Oui. Oui, c'est ça oui heu Mmh. <chuckles> C'est vrai. <chuckles> Bah faut faut aimer oui c'est, heu, c'est un style qu'il faut qu'il faut bien aimer, oui. Mmh.
Mmh. <chuckles> Ouais. Mais ça reflète bien leur culture à eux, heu, ils portent des tenues bien traditionnelles, heu, et ouais.
C'est vrai. Ça a leurs musiques aussi heu, qui sont typiques et tout, oui c'est vrai que mmh. Et puis même dans je pense dans la trame aussi de d du bah, des des films bollywoodiens. Heu, on voit aussi voilà ce l'importance de la famille, de la culture, tout ça de d'être ensemble, de vivre un peu, voilà, ensemble. Donc heu, ouais, non, c'est vrai que, c'est je pen oui c'est vrai que j'avais pas pensé mais les films, oui, ça peut ça peut, oui, aussi nous transporter beaucoup, oui. Dans oui dans les cultures et tout ça, oui, c'est vrai.
C'est ça. Donc heu Ouais. Mmh mh. C'est vrai. Mmh. Ouais. Ouais. Heu, je pense que les films, heu, le font ou ou les gens qui qui re qui continuent à faire de la musique traditionnelle. Je sais pas, heu, quelqu'un qui est catalan et qui continue de chanter des chansons en catalan beh il il hem, il transmet, heu, sa culture, heu, au fil des générations, quoi.
Les films, les séries et tout ça, voilà. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais et voilà, et heu, et faire et redécouvrir aussi oui. Oui c'est vrai. Oui, par exemple il y a Ro Rosalia qui qui a refait, heu, un peu remis au goût du jour, un peu le flamenco et tout ça et la culture, heu, un peu catalane. Ouais c'est ça oui, c'est c'est pas mal parce que certaines personnes ne enfin, ne connaissaient connaissaient juste le nom, mais pas vraiment, heu, voilà en détail ce que c'était. Donc heu, je pense
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ça, c'est chouette. Mmh mh. Ouais. Bah ça permet que les les choses ne s'oublient pas. Que le qu'elles soient transmises, heu, encore pour des siècles et des siècles disons. Heu, la musique country par exemple aux États-Unis, ils y tiennent, quoi, à leur musique country et
C'est ça. Oui, <chuckles> c'est vrai. Ah oui! La musique country, ouais, c'est vrai. <chuckles>
avec leur style vestimentaire et tout ça et heu, le fait de continuer à le véhiculer. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. Même si j'aime pas. <chuckles> Je trouve ça cool.
Mmh. C'est ça. Mmh. <chuckles> Ouais après, il faut il faut aimer. Bon après, comme ça, heu, voilà, heu, une chanson qui passe des fois dans comme ça dans dans ma playlist bon ça peut aller. Mais c'est vrai que oui, heu, toute une journée à faire que de la country, c'est <chuckles>
Mmh mh. Mouais. Ouais. <chuckles> Ouais, peut-être pas toute la journée, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Mais c'est intéressant de de de découvrir le la passion des de chacun heu, pour sa culture.
Non c'est vrai. Mmh. Bah c'est ça oui.